Có luôn nha, <laughs> tại vì cũng sắp Tết rồi á, ờ, phải đi gặp họ hàng nè, bạn bè nè, nên là mình cũng muốn mình đẹp trong mắt mọi người á, tại vì lâu lâu mới về mà. Nên là mình cũng đặt ra cái mục tiêu là từ giờ tới Tết á, mình cũng giảm được 3 kí đi, tại vì dạo này thấy cũng hơi tròn tròn lên rồi đó. <laughs> Xong rồi, ờ, giảm được 3 kí là phải, ơ, điều chỉnh lại cái ăn uống, có nghĩa là, ừm, ít ăn đồ ngọt lại, rồi phải tập thể dục này kia á, chứ cứ nằm không như mình á thì kí nào giảm, mà khuya lại ăn đồ ngọt nữa, thì mình thấy cứ càng ngày càng tăng thôi, chứ giảm thì chưa có thấy. Mà mình lại chưa có một cái, ờ, kế hoạch nó tập luyện hay là ăn uống nó rõ ràng á, để mà có thể cải thiện được cân nặng từ đây đến trước Tết á, nên là bây giờ nó cũng hơi rối đó.
Ừm. Ừm. Ừm, rồi, sau khi mà mình nghe cái chia sẻ của bạn á, thì mình cũng có một vài cái đề xuất như vầy, bạn nghe thử coi nó có phù hợp với bạn hông nha.

Rồi, sau khi mà nghe bạn chia sẻ thì mình thấy là cái chuyện mà bạn cảm thấy phân vân vì bạn đang ăn vì bạn đói hay bạn ăn để mà lấp đầy cái cảm xúc á, nó là một cái điều rất là hay luôn, tại vì ít người nhận ra chuyện đó lắm, mà gần như là ai cũng ăn vì cảm xúc hết bạn. Đúng rồi, cho nên là, để mà hiểu rõ hơn chút xíu đi thì, à, bạn cho mình hỏi cái là bạn có nhớ là cái lần cuối cùng mà bạn ăn á, lúc đó tâm trạng bạn đang như thế nào được hông?
À, vậy á hả? Ừm, lần cuối cùng là mình ăn á là lúc đó mình cảm thấy rất là áp lực với lại căng thẳng vì chuyện ngày hôm đó ở trên công ty á. Hôm đó là đã nhiều việc rồi xong á, mình còn bị sếp khiển trách á, vì, à, nộp báo cáo trễ nè, nhưng mà tối hôm đó mình đã cũng cố gắng thức khuya để làm á nhưng mà, ờ, vì <laughs> ờ, thức khuya xong làm có cái mình ngủ quên mất tiêu, mình quên nộp á nên là sáng hôm sau mình nộp trễ là bị sếp khiển trách nói là "À, phải nộp cho nó đúng giờ, làm việc như vậy á là nó hổng có đi theo tiến độ." Nhưng mà thật sa thật ra á là công sức mình bỏ ra cả một buổi tối á, sếp đâu có biết đâu, xong rồi mình căng thẳng mình cũng cảm thấy bực mình, rồi mình cũng khó chịu trong người, nên là mình mua trà sữa này, nước ngọt có ga rồi mấy cái đồ chiên, đồ rán á, khoai tây chiên này kia á về ăn một lần cho nó đã, xong rồi ngồi xem phim á, ăn vô á, mình cảm thấy trời ơi, như được giải tỏa đi một phần nào đó cái cảm xúc ngày hôm đó luôn. Nhưng mà ăn nhiều, ngốn nhiều như vậy nha, xong tới khuya á là mình cảm thấy nó quặn bụng lắm, ừm, bị đau dạ dày á, rồi nó khó chịu, nó mệt bụng. Nên là cái lần cuối mà mình ăn á là mình cảm thấy lúc đó cái cảm xúc của mình, tâm trạng của mình nó không có được tốt, nó không có được vui á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Mình hiểu, mình hiểu, và những lúc đó bạn có bao giờ cảm thấy tội lỗi vì mình đã ăn nhiều như vậy chưa?
Cái lúc mà ăn á nha, thì mình cảm thấy cũng hưng phấn vì được ăn đồ ngọt. Không hiểu sao những cái lúc mà áp lực á, mình thấy ăn đồ ngọt vô làm cái tâm trạng của mình nó dễ chịu đi hẳn luôn, còn ăn xong rồi mà cái lúc mà khuya nó đau bụng quá là trời ơi, mình thấy có lỗi kinh khủng luôn, trời ơi, sao mà ăn để cho cơ thể mà tối khuya cái bụng nó đau dữ vậy trời. Nó nặng bụng, nó mệt, mà cả đêm á, cứ ôm cái bụng ngủ hông được á, lúc đó thì mình mới bắt đầu cảm thấy có lỗi là "À, mình ăn như vậy là mình biết là không có đúng rồi, lần sau phải điều chỉnh lại thôi," nhưng mà đâu cũng vô đó.